Mh, sì, è capitato, ma infatti diciamo che queste persone poi si diciamo se le feste vengono fatte i pranzi, le cene sempre nello stesso circolo di amici, di amiche, di famiglie, poi s si sa chi è alla fin fine della fiera e non si invita più; cioè non si fa proprio più entrare, ecco. <chuckles> Eh. <chuckles>
Okay, quindi giustamente, giustamente. Quindi, uhm, diciamo che secondo te le cose importanti, uhm, sono quelle di contribuire a queste uhm, a queste cene, però in modo che magari ognuno, ehm, possa portare un qualcosa di sé, perché è anche bello che ognuno porti, diciamo, si faccia conoscere in qualche modo, no. Ovvero tu porti la verdura come hai detto, ehm, n è giusto così, no?
Mh-mh. Esatto. Esatto. Ma poi magari, cioè s la persona appassionata di ehm, distilleria e dunque ha un gin particolare, un liquore fatto coi suoi limoni eccetera, quello è veramente gradevole, no, da vedere, da ricevere, da assaggiare, è proprio bello. Mh-mh. E
Mentre mhmm, sì. Mh-mh. Ma, ehm, diciamo che ci sta un piccolo aneddoto che potresti raccontare su queste, uhm, festicciole, uhm, che ti è rimasta impresso par ehm, diciamo in modo particolare?
Allora sì, secondo me, sempre per continuare sulla, mhmm, strada della collaborazione di cui stavamo parlando che è molto importante secondo me, ho notato anche quest'altra differenza che a me ha fatto molta tenerezza, perché ho visto che qui, diciamo chi fa le grigliate, chi griglia, proprio il fuochista, è la persona che alla fine si affatica di più, fa proprio più sforzi, no. E la ricompensa è magari sì, essere ringraziato, però invece in Sud America il fuochista, uhm, si becca il piatto migliore, cioè gli si tiene da parte tutto quello che eh sì, <chuckles> come dovrebbe essere anche secondo me il il taglio di carne migliore, il contorno migliore, più carino e più ben riuscito, ecco. <chuckles>
Mh-mh. Mh-mh. Sì. È vero, certo. Sì. Ah vedi, vedi. Come dovrebbe essere. Erto. Allora guarda, io ti ringrazio di questa chiacchierata, sei stata veramente ehm, è stata veramente interessante e le tue storie sono state veramente coinvolgenti. Quindi ti ringrazio e ti auguro una buona serata.
Grazie mille a te.